देखिए, आजकल ऐसा हो रहा है कि काम का दबाव इतना ज़्यादा आ गया है कि एक तो कुछ करने में मन नहीं लग रहा है और धीरे-धीरे ऐसा कहलें कि ऊर्जा ख़त्म होती जा रही है और मतलब इस उम्र में भी, अभी तो मतलब एक, म ये कहलें, 30 साल का हूँ मैं और ऐसा अंदर से ना, खुद को बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा-सा फ़ील करने लगा हूँ। और बड़ा अजीब-सा लगता है ये और औ ये कहलें कि अभी प कु प्रमोशन हुआ है और अ, प्रमोशन हुआ, तो दबाव ही ज़्यादा आ गया। अ, कभी-कभार ना, ऐसा आता है दिमाग में कि इससे सही तो मतलब पहले था कि उम, पैसे थोड़े कम मिलते थे, लेकिन खुद की ज़िंदगी जीने के लिए समय था। अभी ऐसा हो गया कि खुद की ज़िंदगी जीने के लिए समय ही नहीं है। पूरा समय मतलब काम को ही दे दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ क्या? मैं ये करने तो नहीं आया था। मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब एक तरीके से ये हूँ ना कि अंदर से मेरे सारे सेंसेस जो हैं, धीरे-धीरे खत्म हो गए हैं। ना खाने में रूचि लग रही है, ना कुछ घूमने में रूचि लग रही है। बाहर भी कुछ ऐसा होता है कि खाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो ए दिमाग में काम ही चलता रहता है। मैं ये एडवाइस मतलब लेना चाह रहा था आपसे कि मतलब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बीच में तो मुझे ऐसे ख़्याल भी आते हैं कि नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन डर भी रहता है कि नौकरी छोड़ दूँगा, तो फिर करूँगा क्या?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, उम, देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ और जिस परेशानी से आप गुज़र रहे हैं, वो भी अ, भली-भाँति समझ सकता हूँ। अ, लेकिन अ, देखिए थोड़ा-सा और समझते हैं गहराई से। अ, चूँकि आप कह रहे हैं कि आप नौकरी करते हैं और काम का दबाव भी आप महसूस कर रहे हैं, तो अ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको नौकरी किस तरह का है? आप ऑफ़िस में ही ज़्यादा समय बिताते हैं या बाहर भी अ, आपको काम के लिए जाना पड़ता है? और इसके साथ-साथ मान लीजिए कितना घंटा अ, आप काम के लिए व्यतीत करते हैं? अ, कितना समय आप है ना अ, ब ऑनलाइन रहते हैं काम के सिलसिले में? इसके बारे में थोड़ा-सा अगर बताएँ विस्तार से।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो देखिए मैं ना बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम करता हूँ। और इससे पहले मैं असिस्टेंट था, अभी एसोसिएट हो गया हूँ। तो एक प्रोजेक्ट ही आ जाता है पूरा मेरे अंडर। और फिर वो है कि मैं अपने असिस्टेंट्स को बाँट देता हूँ और असिस्टेंट्स जो कुछ होते हैं छोटे वो फिर अग कोई इंटर्न होता है तो उनको बाँट देते हैं, नहीं होता तो फिर वो ही हैंडल करते हैं। अब ऐसे में ये रहता है कि उस पूरे प्रोजेक्ट का भार ना मेरे ऊपर रहता है। और ऐसा नहीं है कि मैं जितना ऑफ़िस में हूँ कि अ, सिर्फ़ उतना ही काम करना होता है। घर पे भी कई बार ऐसा होता है कि काम मतलब ऑफ़िस बंद हो गया लेकिन घर पे भी काम कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अच्छी खासी आपको भी पता होगा कि वेब सीरीज़ होती है तो इतनी सारी कास्टिंग होती है, है ना? और ज़्यादातर अभी तो वेब सीरीज़ की ही कास्टिंग आ रही है। फ़िल्म की कास्टिंग में थोड़ा-सा ये कह लें कि कम होता है। लेकिन जब वेब सीरीज़ की कास्टिंग आती है तो पूरा देखिए 8 से 10 एपिसोड की कास्टिंग करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा दबाव रहता है ऐसे में। और अभी अ, ऐसा हो गया कि 3-4 वेब सीरीज़ आ गई हैं, तो फिर पूरी वेब सीरीज़ को पढ़ना, फिर कैरेक्टर की लिस्ट बनाना, फिर एक उस एक-एक हिसाब से प्रोफाइल ढूँढ़ना। अ, ये कह लें कि ऑफ़िस का टाइम जितना ना वो कम सा पड़ जाता है। और ये कह लें कि ऑ अभी ऑफ़िस में इतना मतलब ये कह लें कि इतने असिस्टेंट भी नहीं है, 2-3 हैं। तो ये बड़ा और ये होता है कि अगर उस वो वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो पूरा प्रोजेक्ट मुझे सँभालना है। है ना। कि अ, क्योंकि अगर कोई असिस्टेंट भी गलती करते हैं और बाद में मैं आगे फ़ॉरवर्ड करता हूँ तो बात तो मेरे पे ही आएगी। तो वो काम लेके मुझे घर भी आना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बज जाते हैं। मतलब नींद तो ऐसी हो गई मेरी 3-4 घंटे की। ऐसे सो रहा हूँ मैं और अज अ, बहुत अजीब-सा लगता है जब सुबह उठ के ऑफ़िस भी जाता हूँ तो। मतलब
जी। जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
एक थकान तो हमेशा रहती है अंदर। कूक ऐसा लगता अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये जा क्यों नहीं रही है।
हुँ। अ, समझ सकता हूँ मैं कि आपका काम किस तरह का है। और इसमें मान लीजिए कि अ, ब बतौर कास्टिंग डायरेक्टर अगर आप काम करते हैं तो उस काम में काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है। और अ, कह लीजिए कि एक डेडलाइन अ, रहती है हमेशा जिसके चलते अ, वो दबाव कहीं न कहीं बना रहता है। अ, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपका अ, दिनचर्या इस मतलब इस काम की वज़ह से किस तरह से जाता है? आप सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कब सोते हैं? आपकी खान-पान का समय कैसा रहता है? खाना घर का खा पाते हैं या नहीं, बाहर का खाते हैं, किस तरह का है? इसके बारे में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे आपसे।
जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, देखिए अग अ, खाने की बात की ना खाना मुझे सही म वाक़ई बहुत पसंद है, पसंद और इस तरीके से कि जो मैं बनाता हूँ। लेकिन अब ये कह लें कि 5-6 महीने हो गए हैं, मैंने अपने हाथ का खाना खाया ही नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं मिलता बनाने का। तो खाना मैं बाहर का ही खा रहा हूँ और खाने का समय भी बहुत अ, बिगड़ सा गया है, ये कह लें कि नाश्ता तो कर ही नहीं पाता हूँ, वर्क़ लोड इतना होता है, काम करते-करते फिर मैं सो जाता हूँ। सोता हूँ फिर ये कह लें कि ऑफ़िस के ए 1 या आधे घंटे पहले उठता हूँ और ऐसे मैं फटाफट नहा-वहा के सीधा ऑफ़िस पहुँचता हूँ। और वहीं पे ये क ये कह लीजिए कि उ चाय पी के मैं काम चालू कर देता हूँ और ब्रेकफास्ट तो स्किप हो जाता है। मतलब ये सब पहुँचते-पहुँचते, काम चालू करते-करते लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच करता हूँ, लंच करते-करते भी आप ये समझ लीजिए एक तो चाय-कॉफ़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना मतलब उसपे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा हूँ मैं। और 2 या 2 या ढाई बज जाते हैं लंच करते-करते, लंच के बाद फिर फिर वही लैपटॉप खोल के बैठ गया मतलब ये कह लें कि कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, साथ में खाना खा रहा हूँ, तो सही से खाना भी नहीं खा रहा होता हूँ मैं। तो इस ये खा जो ये खान-पान का आया तो ये तो मेरा इस तरीके से अ, चल रहा है और दिनचर्या देखिए, जैसा कि मैंने बताया अ, ये पूरा ऑफ़िस ऑफ़िस से कई बार आते-आते 8-9 बज जाते हैं। 8-9 बजे ऑफ़िस से आया तो फिर थोड़ी देर बैठा मैं फिर वही चाय पीता हूँ। एक अ, मतलब ये कह लें कि पूरे दिन में ना वही एक चीज़ है मतलब शाम को आके मैं अपने हाथ की चाय पीता हूँ, वही बना पाता हूँ, क्योंकि कम समय में बन भी जाती है। और उसके बाद फिर मैं ये कह लें कि लैपटॉप लेके ही बैठा रहता हूँ। एक समय पे मुझे बाहर जाना पसंद था, मतलब ये कह लें एक्सरसाइज़ करना और बैडमिंटन खेलना पसंद था, ये सब चीज़ें बंद सी हो गई है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हम्म। हुँ, हुँ। जी। अच्छा अम, अ अ, ब समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं आपके खान-पाव अ, पान में भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है आपके काम के चलते। अच्छा अ, एक बात और समझने की कोशिश करूँगा कि अ, आप अ, रहते जहाँ पर हैं, मतलब अगर आपके घर की बात करें अ, तो क्या आप सहपरिवार वहाँ रहते हैं अ, ताकि मतलब मान लीजिए कि कभी आप घर पर आएँ और उनसे बातचीत करने का मौका मिल जाए? अ, या फिर मान लीजिए कि अगर आप अकेले भी रहते हैं, तो क्या आप कितनी बार कोशिश करते हैं कि अपने घर वालों से हो ग हो गए या मान लीजिए अपने दोस्तों से हो गया हो, उनसे बातचीत करने की आपने कोशिश की? या कभी-कभी होता है ना कि आप अपने करीबों से कभी बातचीत करते हैं, तो आपका मन हल्का होता है, अच्छा महसूस करते हैं, थोड़ा-सा हम लोग बोलते हैं क्वालिटी टाइम, साथ में ना हो कम से कम अ, फ़ोन पे अगर आप बातचीत करने की कोशिश करें। मैं इसके बारे में भी समझने की कोशिश करूँगा, क्या अ, ऐसा कोई मौका आप ढूँढ़ते हैं या करते हैं या करने में नाकाम रहते हैं? इसके बारे में बताएँ।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। देखिए, मतलब ये कहूँगा मैं, एक समय ऐसा था, मेरे पास ना बिल्कुल काम नहीं था। तो यही सब चलता रहता था, मतलब दोस्तों के साथ बैठना, गप्पें करना और ये। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री का काम कितना मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं पता कर सकते। तो एक काम मिला, तो मैं पूरी तरीके से ना काम पे लग गया, और ये कह लें कि मतलब घर में मैं ही हूँ इकलौता, तो वो भार भी मेरे ऊपर है। और फिलहाल मैं अभी तो म ये कह लें कि रूममेट्स हैं और दोस्त ही हैं, तो उनके साथ रहता हूँ, वो भी व्यस्त रहते हैं। उनका भी काम चलता रहता है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये कह लें कि उनकी भी हालत एक सी है। और कभी जब मुझे ये होता है कि एक प्रोजेक्ट से फ्री हुआ हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम मिलता है। तो हम मिलके बात कर पाते हैं, या कुछ इस तरीके से साथ में बैठ गए, या थोड़ा बाहर चले गए। वरना ये क ये कह लीजिए कि मतलब पूरा ना मेरा ज़्यादातर समय इसी तरीके से बीत रहा है। और मैं आपको बताऊँ, म मुझे अ, मतलब नेचर के पास जाना इतना अच्छा लगता था, प्रकृति में जाना अच्छा लगता था। मैं यहाँ पास में हिल स्टेशन है, मैं वहाँ चले जाया करता था। मैं कब से गया ही नहीं हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है ना किसी ने अ, मतलब एक कमरे में बंद करके आपको लैपटॉप दे दिया और अब आपकी वही ज़िंदगी हो गई है। मुझे एकदम से एक फ़िल्म देखी थी मैंने, ओल्ड बॉय, उसमें व उसको आदमी को पकड़ के 14 साल के लिए 1 कमरे में बंद कर देते हैं। तो ऐसा-सा बहुत सब अ, बँधा हुआ महसूस करने लगा हूँ और अ, बहुत ऐसा लगा है कि मैं गुलाम हो गया हूँ इ पै जो कप काम के लिए। ये ज़िंदगी नहीं चाहता था मैं, मतलब ठीक है, पैसा चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन इतना करना पड़ इतना करना पड़ता है क्या इंसान को, तो इन ये इंसान जिएगा कैसे? ये सब थॉट चलते रहते हैं, और साथ में ज़ ये काम भी अ, चलता रहता है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्या करना चाहिए, एक अंतरद्वंद में फँसा हूँ।
हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, ए एक स बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल मैं आख़िरी आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अ, जिस काम के बारे में आपने बताया, आप जैसे कास्टिंग डायरेक्शन का काम करते हैं, तो इसमें जिस तरह से दबाव भी है। तो ये इस काम के प्रति क्या आपकी रुचि है, या आप ज़बरदस्ती करते हैं सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए?
हुँ। जी, देखिए मैं वैसे तो अभिनय करने आया था लेकिन क्योंकि एक समय ऐसा आया कि पैसों की जरूरत थी और एक वैकेंसी निकली तो मैंने भर दिया। और इसलिए मैं करने लगा और बीच-बीच में मैं एक् एक्टिंग भी करता हूँ लेकिन वो बहुत कम करता हूँ और ये कह लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, मतलब कहीं न कहीं अ, जिस विषय में आपकी रुचि थी उससे कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा दूर हो गए हैं। ये अ, खैर ठीक है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अ, जो कह सकते हैं कि आर्थिक संतुलन को बनाने के लिए किसी काम की अगर जरूरत थी, तो उसके चलते आपने इसको चुना। देखिए अ अ, आपकी बातों से तो अ अ, म जो समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह का दबाव आप महसूस करते हैं काम में अ, और जिस प्रकृति का आपका काम है उसमें दबाव होना का ही कहीं न कहीं अ, आप कह सकते हैं कि स्वाभाविक है। लेकिन देखिए अ अ, अब कि चूँकि आपने एक प्राथमिकता तय की है कि आपको है ना अ, अ आर्थिक संतुलन को बनाना है, पैसे चाहिए हैं, तो इसलिए आपने ये रास्ता चुना, तो इसलिए सबसे पहले अ, मैं ये कहूँगा कि अपना आत्मविश्वास ना खोएँ। अ, क्योंकि अ, ये रास्ता आपने खुद से चुना है और इसके प्रति एक अ अ, जो सद्भावना है उसको बनाए रखने की कोशिश करें। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो आप कर सकते हैं यहाँ पर मेरा मानना है कि देखिए क्योंकि काम आपका बहुत निरंतरता से चलता रहता है, बहुत लंबे समय का काम है, तो मैं यही करूँगा कि अपने काम के दौरान ना पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। मतलब 1 घंटा अगर काम करें तो कोशिश करें उसके बाद आप 10 मिनट का एक ब्रेक ले लें। जिस ब्रेक में आप कुछ और कर रहे हैं और कोशिश करें फ़ोन से दूर ही रहें उस 10 मिनट के लिए। है ना? अ, कुछ और म हो सके तो कोई ग संगीत सुनें या किसी और से मित्र से बात करें या सिर्फ़ ऐसे बाहर टहले खुली हवा में साँस लें, इन सब चीज़ों का आप को कोशिश करें, मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको काम को लंबे समय तक करने के लिए आपको थोड़ी-सी ऊर्जा मिलेगी। दूसरा ये है क्योंकि आपकी दिनचर्या में कहीं न कहीं मैंने देखा कि अ अ, समस्याएँ हैं, तो मैं कोशिश अ, आपको यही अ, मत सलाह दूँगा कि कोशिश करें कि अगर आप थोड़ा-सा जल्दी उठ सकते हैं, सुबह सुबह कुछ ना हो तो थोड़ा-सा ध्यान करने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपको कहीं न कहीं पूरे दिन में काम करने के लिए ना जो ऊर्जा चाहिए वो ज़रूर आपको प्रदान करेगी। सुबह का जो नाश्ता है उसको पिल बिल्कुल स्किप ना करें। अगर घर पे नहीं बन पा रहा तो बाहर भी कहीं पे जहाँ पर स्वस्थ नाश्ता मिल सके तो उसकी आप जुगाड़ ज़रूर कर सकते हैं, टिफिन लगवा लें ताकि आपके लिए चीजें अ, सही हो। ये 2-3 छोटे-छोटे अगर बदलाव करेंगे तो कहीं न कहीं आप काम को थोड़ा निरंत निरंतरता के साथ कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो अ, आपका रुचि है जैसे अभिनय आप करना पसंद करते हैं। तो अपने लिए पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा का समय निकालें जहाँ पर आप उस कौशल को सीखते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको भी अ, अच्छा महसूस होगा।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। हुँ। जी, जी। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये राय सुनकर जानकर और खासकर कि ये जो टेक्निक आपने बताई मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, आपका बहुत ही बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद।
जी, बिल्कुल अ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कभी कोई भी परेशानी हो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आपकी मदद करके मैं भी बहुत अ, धन्य महसूस कर रहा हूँ।